Ai, nossa. Ah, nossa, ai essa pergunta é difícil. É, eu acho que
<laughs> É, mas olha deixa eu te dar a minha deixa eu dar a minha opinião enquanto isso você pensa na sua. Por exemplo eu acho o que sempre pesava era isso, é é uma atividade que você reconhece como familiar, que eu preciso trazer minha família? Por exemplo, ah, eu quero assistir um filme tal que tá, vai passar no cinema. Convida minha família ou convida meus amigos, entendeu? Ou é assim, época do fim de ano, é com a família. Então assim, era isso que na minha casa pesava, sabe? Saber quando era umas festi uma festividade era em família, pra mim, não sei pra você.
Aham, aham. Ah, entendi. Uhum, é com a família. É, eu Entendi. É, eu a eu acho que é, então como eu te falei que a minha meu meus pais não saem de casa, então todas as outras coisas que eu tinha que fa fazer, eh, fora, eu fa eu fazia ou com os amigos ou com a minha família, assim, meu marido e minha filha só. E e pa e pra então como pros meus pais, assim, pra eu encontrar meus pais era era aquele aquela coisa super restrita, ali, sabe, de só na casa deles, então, assim, o que acontecia às vezes, eu ter que decidir se eu vou na casa dos meus pais ou vou fazer algum outro programa, né? Assim. Aí aí eu vi
Ah lá. Aham. Tá, é. Aham. Tá, é. É. Ah, entendi é é exatamente porque eles nunca iam com você mesmo né?
Ele eles nunca iam comigo, então aí eu eu via assim, ai tô muito tempo já sem ir nos meus pais? Aí eu falo: "Ai, eu tenho que ir", sabe? <giggles> Então aí pesava um pouco assim. <giggles>
Aham. Ah lá. Entendi, é entendi. É é verdade. Ah é mas é pa era o tempo então aí que pesava mais, o tempo de que você ficava sem vê-los né? Tá. É.
Era o era o tempo, é. Sem ver. Aí eu falava: "Ai, não, eu acho que vão começar daqui a pouco", começam a reclamar e eu também queria vê-los, né? Então, aí eu pesava um pouco, assim, se eu <laughs>
É, é. E não, e é engraçado como eles reclamam, né? Eu falo para a minha mãe, mãe, a senhora reclama mas a distância é a mesma.
Reclamam, reclamam. <laughs> É verdade, tá vendo? <laughs> Também acho. <laughs>
É, mas enfim é foi muito boa essa conversa com você viu até uma próxima.
Ai, eu eu agradeço. Tchau, tchau. <giggles>
Tchau.